Je me demande quel sport te procure le plus de joie en le pratiquant à toi?
Et bah, mmh moi c'est surtout heu, bah en mmh le run j'ai b j'ai beaucoup pratiqué le run, heu et bon suite au confinement, et heu et ouais c'est ce qui m en fait je vois je trouve ça hyper fort. Mais factuellement c'est le cas parce que ça me défoule, et ça me si je le fais en parfois en équipe avec des des des potes à moi et du coup c'est
OK. Ouais. Ah tu as un club ou quelque chose comme ça?
Mmh, pas vraiment un club mais en tout cas on s'est motivés, on s'est inscrit à un semi marathon et tout et du coup il y a il y a quelque chose de collectif qui s'est créé, et donc factuellement en fait, heu, ouais. Je vois je l'aurais jamais dit de moi-même mais je pense que, ouais, et toi?
Ben Mmh, mais ça correspond bien. Beh moi, heu, c'est le CrossFit.
Waouh, OK. <laughs>
Je ouais, <chuckles> je suis venue au CrossFit un peu sur le tard, hem, j'ai toujours eu cette espèce d'a priori un peu, heu, comme beaucoup quand tu vois tu dis CrossFit: «Ouais tu soulèves des pneus, heu, tu tires des camions avec la mâchoire» alors qu'en fait pas du tout. Z il y a toujours un peu cet à priori que j'hésitais à à passer j'hésitais à passer au-delà, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis, heu, un moment à à m'y inscrire. Mais c'est clairement le sport, heu, que moi j'aime et pourtant je viens du volley puisque j'ai fait 15 ans de volley en semi-pro, donc c'était pas du tout d on est sur 2 sports complètement éloignés donc c'était pas du tout mmh, une passerelle évidente. Mais clairement moi c'est le mot joie, heu, je l'utilise avec grand plaisir quoi, j'ai tout
Mmh. Ah ouais, ouais. <chuckles> Ouais. Ouais. Ah ouais. Et mais comment tu comment tu as tu es, heu, a parce que il y a une sorte de temporalité quand même, tu vois? Où tu y arrives, heu, maintenant, et comment tu es passée du coup du volley à ça?
j'ai tout Bah mon équipe de volley, heu, on était dans un petit niveau bien sympathique et forcément ça nécessite d'avoir des joueuses qui sont un peu expérimentées. Sinon tu tu perds à chaque, heu à chaque rencontre. Et comme on n'est pas dans une grande ville, on n'a pas réuss réussi à reformer une équipe avec au moins un niveau équivalent ou un niveau qui pourrait nous permettre de nous maintenir. Donc plutôt que d'être ridicule et d'être frustrée, heu, l'équipe a éclaté et je suis passée à autre chose, heu j'ai fait un peu de run pendant quelque temps. Mais je sais pas, ça comblait pas tous les
Ouais. Mmh mh. OK. Ouais. Ouais. Mais je je comprends parce qu'il y a quelque chose de cardio quelque part qui manque dans le run. Enfin beh et pourtant, on court. Mais je veux dire, il y a un truc, heu, même, heu, de porter. Il y a des fois où je fais du renforcement musculaire et je je vois que ça apporte complètement autre chose.
Et moi c'est surtout le run j'aime bien ça, parce que c'est le sport et que ça me détend et que ça sécrète dans mon cerveau que des bonnes choses. Par contre c'est un peu trop ça me l'esprit d'équipe me manque
Mmh. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais, je comprends.
au volley forcément c'est un pur se sport collectif. Donc il y avait cette émulation, heu, même dans la dans la joie comme dans la défaite hein, heu, il pouvait aussi y avoir des défaites et cette émulation sur le run me manque un peu. Ce qui fait que ça peut pas devenir mon sport principal, tu vois?
Ouais, ouais, ouais, ouais, mais je comprends. Hein et est-ce que tu as pratiqué en groupe, heu, le run ou pas?
Heu non c'est à raison que beh mon entourage est pas très sportif donc <chuckles> j'ai jamais eu, heu et m'inscrire dans des clubs c'était trop, je suis jamais arrivée à faire coïncider mes mmh mes horaires personnels avec les horaires des clubs. Donc c'est vrai que tu as raison j'ai jamais finalement fait en collectif et après je suis venue on
Ah <laughs> Mmh mh Non, non, mais après, heu, c'est pas du tout, heu enfin si tu veux, c'est c'est parce que je trouve que c'est 2 choses différentes et du coup, j'arrive à tu vois sur hem qu'est-ce qui me plaît le plus dans le run? C'est il y a le côte il y a des fois où j'aime tellement être toute seule, tu sais? Si j'ai besoin même pour me justement me vider la tête et tout, et il y a des fois où j'adore être à 2 ou 3 sinon jamais de la vie j'irais, s'il y avait pas quelqu'un avec qui j'avais rendez-vous. Donc c'est très étrange quoi. Il y a un truc, heu, très ambigu, heu, j j'aime autant la solitude que le groupe du que ça peut m'amener quoi.
Mmh. Ouais je vois. Ouais, c'est ouais c'est un émulateur, forcément ça te bouge, heu Beh dans le Crossfit je trouve un peu des 2 parce que Crossfit donc tu es dans une box, dans une salle, heu c'est individuel donc chacun pour soi, chacun sa performance tout le monde fait la même chose. Mais les autres ils impactent pas du tout, ce que toi tu as à faire. En revanche c'est collectif, un peu comme le run. Tu as des gens autour de toi et surtout il y a forcément il y a des machines de guerre. Tu as des mecs ou même des nanas qui ont des des niveaux où ça va beaucoup plus vite, eux ils finissent en 6 minutes là où toi tu en mets 15 et derrière tu as jamais personne qui va s'asseoir sur le fauteuil. Tu as toujou heu, toujours, heu, les premiers qui ont fini, ils viennent applaudir ou encourager les autres, tu sais pour te filer un peu de un peu de boost. Ouais c'est ça, et là j clairement je retrouve, heu, l'esprit d'équipe, heu, que j'avais au volley, heu, mais tu es quand même seule face à toi-même, c'est ton problème. Ta performance elle est mauvaise et beh, c'est ta faute heu, mais voilà, c'est le les l'équilibre que moi j'ai trouvé entre, heu, esprit d'équipe, hem, heu heu, performance individuelle. C'est vraiment au-delà du sport lui-même que bien sûr j'adore. Tu as jamais essayé toi?
Mmh mh. Ouais. Ouais. Mmh. Bah oui. Ouais. <laughs> Ouais de de jus ouais. Ouais. Non, j'ai jamais essayé, mais, heu, il se trouve que je fais aussi des cours, heu, collectifs, heu, de gym suédoise qui est de la renforcement musculaire et je on a aussi des cours de tu sais où on soulève des poids et cetera et que j'adore et donc, du coup, comme j'ai vachement couru, j'ai une copine qui est en train de me dire: «Mais vas-y, heu, enfin ça ça se complémente vachement, heu, tu pourrais, heu tu pourrais additionner, enfin découvrir ce sport et même si tu le fais ponctuellement quoi». Mais par contre, heu, c'est marrant parce que le CrossFit, il y a un côté où ça me fait ça me fait un peu peur, heu, justement les l'effet, heu l'effet jugement. Tu vois si quelqu'un me regarde faire. Mais au début j'avais ça avec le run où j où je je me disais les les gens n'arrêtent pas de me regarder, alors que tout le monde s'en fout, hein. Tu es en train de courir dans la rue heu, voilà, et je me disais: «Mais tout le monde me regarde et voit que je galère», en plus, je devenais toute rouge puisque je courais pas beaucoup. Donc j'avais j'avais des problèmes de souffle, tu vois? Et mmh et en et du coup, bah, justement, ça mais je mais je sais que ça va me faire pareil avec n'importe quel sport. C'est qu'au début, je vais galérer.
Ouais. Ouais complètement. Ah complètement. Mmh, je vois. <chuckles> Ah oui? Ouais. <laughs> Mmh. Ouais finalement, ouais, c'est oui c'est pas le sport, c'est un état d'esprit, c'est toi qui a besoin de te sentir à l'aise et et performante dans la discipline, un peu pour pouvoir, heu, passer au-delà.
Voilà, exactement. Ouais.
Non, non, mais c'est intéressant parce que, heu, je te dis le run bon maintenant j'ai une vie de famille, j'ai 1 petit garçon donc j'ai un peu moins de temps de cons j'ai moins le temps, heu, de consacrer au sport, j'ai moins le temps de consacrer du temps au sport, donc quand je choisis, je choisis le CrossFit forcément, mais l le run, heu, je trouve aussi collectivement tu as raison j'ai jamais essayé, que ça pourrait être un aussi une bonne façon de le faire.
Mmh. Ouais. Ouais. Ouais. Mais il y a quelque chose, heu, tu vois? Que je que je perçois, en tout cas, dans le CrossFit, heu, ou cette ce cette famille de sport c'est que, heu, <clicks tongue> en fait mon dépassement quand je fais du run, heu, tu vois? Quand je vais plus loin, c'est c'est surtout psychologique. Tu vois? J'ai fait un semi-marathon, j'aurais jamais cru, enfin vraiment, moi je viens de jamais de ma vie j'aurais dit que je même déjà je me mettrais à courir, que je ferais un semi et tout et c'est c'est le vraiment le dépassement, mouais enfin quelque part, c'est lié parce que tu vas me dire: «Le physique aussi va plus loin.» Mais moi, c'est que mon mental qui m'a fait aller au bout, limite mon ego, tu vois
Ouais. Tu as jamais cru y arriver. Ouais. Ouais, bah ouais, je vois, ouais, ouais.
de dire: «Non mais là, faut que je le finisse, je suis, il me reste plus que 6 bornes, j'y vais, quoi». Enfin et mmh et alors que le CrossFit, je vois je vois vraiment plus enfin je sais que le mental est toujours important de toute façon mais je vois vraiment un truc physique de de de dépassement, plus que le run, étonnamment mmh.
Ah clairement. Ah non mais heu, alors pour faire un petit peu les 2, clairement. Tu as vraiment au CrossFit, heu, c'est simple, si tu es pas essoufflée ou si c'est trop facile, c'est pas assez lourd, donc tu es toujours, en fait, heu, en train de de de progresser et d'essayer tout, prendre toujours plus lourd donc tu te reposes jamais sur tes acquis. Heu, une session, un WOD ça s'appelle, heu, au Crossfit, un WOD que tu as fait la semaine dernière, ou un mouvement sur lequel tu étais hyper à l'aise, bah et tu étais à l'aise avec, heu, 12 et bah maintenant tu vas prendre 15 kilos. Donc tu as toujours un truc de remise en question de soi même, tu sais de te dire: «Est-ce que je vais y arriver à 15,? Heu, et donc de dépassement perpétuel, parce qu'en plus, tu as tellement de disciplines qui se mélangent. Tu as l'haltérophilie
<inhales> Ah ouais. <inhales> Ah waouh! Ouais. Ouais. Ah mon dieu. <chuckles> Ouais, ouais. Ouais, bah oui, bah oui.
haltérophilie, gym, donc tu vas faire tout ce qui est marcher sur les mains, après à des niveaux adaptés attention, hein, heu, ah, sur les barres, heu heu, tu as beaucoup de cardio, donc tu as tellement de trucs qui se mélangent, que tu peux pas être bon partout, en plus
Ouais. Ouais.
donc tu es toujours en train de te faire violence pour te dire: «Oh ça, j'ai pas envie de le faire mais je le fais quand même, vas-y, je vais jusqu'au bout, je m'en fous je lâcherai pas». Heu, hem, donc non
Et au ni ouais et et sur, heu, sur le les l'esprit un peu justement, donc heu, effectivement il y a des gens autour de toi et c'est cool s'il y a les gens qu'on finit viennent t'en t'encourager mais est-ce que tu t'es fait des potes sur place, ou ça reste des rapports de gens avec qui ont fait du sport?
Non, ça. Alors un peu les 2, dans le sens où il y a un WhatsApp qui a été créé avec tous les adhérents et heu, sur notre temps libre, en dehors des sessions de sport on organise, on a un lac à côté de chez nous, avec des jeux d'eau et du du du wakeboard. Heu, du wakeboard, heu, on va faire des WODs sur la plage donc il y a quand même des c'est une amitié parce qu'on c'est on s'envoie des nouvelles, on s'écrit surtout avec certaines personnes et en plus, en dehors de la pratique du sport- bon même si c'est quand même toujours un peu lié- il y a des événements qui sont organisés, pour encore une fois, solidifier les liens, donc non, clairement, heu, moi c'est c'est amis c'est peut-être un petit peu fort.
Mmh. Hein. Hein. Hein hein. Mmh. Oui, mais du coup, en fait, comme, heu, c'est c'est là, en plus, tu me dis que tu as une vie de famille et tout, l'air de rien, c'est quand même des gens que tu vois, heu, hem, dans ton loisir, donc en fait, c'est aussi lié au plaisir. Enfin, je veux dire, donc je vois, oui, c'est pas amis, mais c'est, connaissances plus plus quoi, enfin. Ouais, ouais.
Oui. Non bien sûr. Ouais, copains, heu, copains plus, heu, je vois ce que tu veux dire et toi? Dans le run tu as réussi à te faire des amis?
Non, moi j'ai moi je j'ai j'ai motivé, heu, des copines, on s'est motivé, des potes aussi parce que j'ai pas mal de potes qui courent, mais heu, ça m'a fait rencontrer personne de nouveau par contre.
D'accord ça restait tes ça restait ton entourage avec qui tu es
Ouais. Ça restait mon ouais, ouais, mais parce qu'aussi, heu, je trouve qu'il y a un truc où, heu heu, tu sais, bah, heu, je sais pas tu te mets à courir avec quelqu'un. Heu, bah moi, j'ai j'ai typiquement, j'ai un de mes meilleurs potes, il court super vite. Enfin, par rapport à moi, il court beaucoup plus vite et moi, j'ai vraiment pas envie de me stresser la nouille, à me speeder ou quoi et je me sens complètement détente de dire: «Bah vas-y, heu, prends de l'avance, on se retrouve plus tard. Heu, c'est OK.» Quelqu'un que je connaîtrais pas, je serais un peu en mode: «bon, je vais essayer de tenir son rythme» enfin tu sais les politesses de beh
Mmh. Ouais et l c'est vrai que le run c'est exigeant parce que si tu as des niveaux qui sont vraiment trop pe trop écartés, trop éloignés, c'est c'est, beh, plaisant pour personne. Heu, si le mec il court, heu, 10 minutes devant toi, tu le vois même pas finalement, heu, autant faire son ton truc toute seule, heu, c'est bien pareil. Alors que le CrossFit tu peux avoir vraiment des des des différences de niveau mais chacun est là physiquement parce que c'est un c'est statique, heu, quelque part comme, hem, comme sport, donc oui, tu as pas réussi à étendre, heu, à d'autres copines qui ont apport enfin qui ont amené les des copains ou des copines?
Ah bah, ouais. Ah ouais. Ouais, complètement. Hein hein. Ouais. Ouais, ouais, mais c'est vrai que, un moment j'hésitais, notamment l'hiver où personne voulait courir avec moi, à m'inscrire à un club et et peut-être je devrais parce qu'en fait, heu, au moins ça me donne un rendez-vous avec des gens et c'est ça qui te donne plus le choix quoi, tu fais bon: «Il fait froid mais on y va, il y a tout le monde, heu, let's go quoi».
Mmh. Mais tes cours collectifs, tu les fais pas en salle? Tu les fais avec, heu, sous quelle structure?
C'est non, non, je l'ai fait je l'ai fait en salle mais heu, si tu veux c'est un peu à la carte où, hem, <smacks lips> comme je suis dans une grande ville, heu, je peux aller, heu heu, dans le Nord, dans le Sud, dans l'Est, dans l'Ouest. Enfin, je fais je f je fais comme je veux, quoi, donc je peux aussi ne jamais croiser les mêmes personnes à mes cours de collectif.
D'accord et ouais c'est vraiment énorme, c'est donc du coup c'est c'est moins familial et ça ça fédère moins, heu
Ouais. Ouais, ouais, complètement. Même si l'état d'esprit est cool, heu, i c'est c'est même limite, heu, tu sais tu sais quand tu recroises quelqu'un que tu connais, tu fais: «Ah salut, ça va?» Enfin, tu es ouais, tu es super content de recroiser quelqu'un que tu connais, quoi, enfin. C'est ça, exactement.
«Ah on s'est déjà vu, ouais». Mmh. «Oui la séance de fessiers d'il y a 2 semaines. Aïe, heu, j'ai encore mal».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 et c'est vrai quand quand il y a trop de monde forcément après c'est dur d'arriver à créer des des liens quand tu te vois pas souvent.
Ouais, ouais. Ouais et attends mais parce que j'ai une question sur le protocole du CrossFit, parce que du coup donc vous êtes même si vous avez des niveaux différents, en fait c'est tout le monde fait les mêmes nombres de séries?
Oui. Oui, bah
Donc peu importe que tu portes 15 ou 21 heu, si tu en f tu en four tu en portes 6, tu en portes 6, quoi. Enfin ah OK.
C'est ça, exactement tu as, heu, je sais pas 10 répétitions à faire, heu, bah, les débutants ils vont prendre heu, le premier poids il est à 7,5, et le plus lourd ça doit être, heu, <chuckles> je n'y suis pas donc 22,5, je pense. Et ton nombre de répétitions ne change pas, parce qu'en fait c'est des formats qui sont étudiés, tu sais, pour aller à la rupture musculaire. Enfin c'est des formats, heu donc le poids il dépend vraiment de chacun, par contre le le le la structure du du WOD, la structure elle dépend pas, ça, elle, heu, elle est bonne pour tout le monde. Et si même tu sais pas, par exemple une traction, tout le monde sait pas faire une traction, tu sais pas faire une traction, c'est pas grave: tu as les exercices d'adaptation où tu peux mettre des élastiques à tes pieds pour t'aider, tu sais un petit peu pour te pousser, ou tu peux mettre, heu tu peux partir les pieds sur une box et faire, heu, pas vraiment une traction libre sous les pieds, mais une traction assistée. Mais par contre s'il faut en faire 10 tu vas faire 10 trac 10 tractions de ton adaptation.
Ouais. Oh! Putain! Mmh. Ouais. Ouais, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Ah, mais oui, je vois très bien. Ouais. Ouais. OK.
Donc tu as vraiment une liberté
OK, OK. Non, mais c'est ça aussi qui qui permet d'être, heu, vraiment au contact de gens qui sont pas forcément de ton niveau et tout. C'est parce que oui oui d'accord, c'est v très codifié en fait, heu, la pratique.
Mmh. Absolument: la pratique elle est ultra codifiée, tu fais vraiment pas ce que tu veux, heu, tout est très encadré, c'est une marque déposée et les personnes qui ont réfléchi à ça, forcément, ont fait un cadre avec des WOD et des trucs où des exos, c'est un exo et tu peux pas dire: «Oui, non mais, en fait là, je vais faire plus ça». Non pas du tout et au contraire tu te fais engueuler.
Mmh. Ouais. Ouais. Hem Et Ouais. Ah oui, oui d'accord, je vois <laughs> et tu as tu as vu une différence physiquement, heu, dans ton corps quand tu as quand tu es passé au CrossFit?
<laughs> Mais complètement. Non, non, c'est sûr que ce l'impact de du run ou de du volley sur le corps, il est clairement pas le même que le CrossFit. J'ai commencé le CrossFit, heu, 1 an et demi avant de tomber enceinte, mais ma grossesse je l'ai vécue mais <lip trill> du poids moi? Pas du tout. Je ne m'en suis p ah non, mais, c'est c'est vraiment je me suis sentie, heu, athlétiquement, heu, le le poids porté, et j'ai toujours lacé mes chaussures, j'ai accouché à terme, hein. C'est vraiment, heu, je je tirais des câbles, je posais des clôtures, enfin, heu- parce que j'étais en aménagement- donc vraiment sur le corps
Ah ouais. <sniffs> Ah eh Ah ouais, mais oui. <inhales> Ah ouais! <chuckles> <chuckles> Après, tu as peut-être une bonne nature parce que je me dis heu, oui, oui, oui, oui, oui. Oui, oui mais, du coup, tu as bah moi, c'est su en vrai, là d'en parler, je me dis c'est surtout vraiment, heu, c'est c'est mental, quoi. Enfin, parce qu'au niveau mê même, par exemple, je me ça m'a surprise, j'ai pas, heu, tant perdu de poids. Tout le monde me disait ce quand je m'entraînais pour le semi, je courais, heu, 3 fois par semaine, heu, 10 bornes. Tout le monde me disait: «Mais tu vas fondre et tout», et franchement trop pas, parce qu'en fait, heu enfin, je veux dire, parce que j'ai pas fait attention à mon alimentation. Mais je faisais pas ça pour ça, et donc physiquement, j'ai pas senti Je sens plus dans mes cours collectifs que ça me fait bosser les épaules, les machins, les trucs. Mais le run, c'est vraiment, heu, psychologique, quoi.
Peut-être aussi mais et et toi? Mmh. Ouais. Oui. Ça dépend tes objectifs aussi, heu Mmh. Il est plus, heu, cardio, il améliore sensiblement ton cardio et c'est peut-être plus difficile de voir l'impact sur le cardio que de voir l'impact sur, heu: «J'arrivais pas à porter un pack d'eau, maintenant je le porte, heu, facile». C'est peut-être aussi pour ça que
Ouais, ouais. Ouais, exactement, exactement. Mais par contre, je le vois dans mon taf qui est un peu intense que, heu, j'ai une forte endurance. Donc enfin, tu vois où où vraiment, là où les gens, heu, s'arrêtent et font: «Oh j'en peux plus!» moi je dis: «Oui, bon, bah, allez on peut continuer», enfin j je je pense, ouais, c'est vraiment un truc lié au mental, à et à l'énergie, quoi.
Ouais. Ah, mais après, comme tu dis, heu, tin tu en as qui ont des des physiques qui sont engageants, et qui sont très puissants, et qui ont un mental, heu, pardon mais nul, et qui, du coup, vont pas forcément arriver à faire autant que toi qui as un corps peut-être un peu moins puissant, mais plus rési mais plus résistante mentalement, et ça le mental, je suis d'accord avec toi, hein et et c'est aussi peut-être pour ça quand quand on éprouve de la joie, c'est qu'on a un mental fort, en fait, parce qu'on on lie le mental avec le l'activité. À la satisfaction, exactement, le mot est super, heu, est super approprié. Donc oui, non, le sport, heu, le CrossFit, moi, ça va être mon mon mon sport number one.
Mmh. <chuckles> Ah ouais. Ouais exactement, à la satisfaction de le faire et tout. Mmh. Ouais. Ouais, bah mmh, m
Et toi, jogging? Enfin jogging, run, pardon. <chuckles>
moi jogging, mais c'est vrai que tu me pr fais presque envie, heu, tu enfin, tu vois, j'ai une copine qui fait heu ça me fait presque envie, que tu me dises tout ça.
Eh beh écoute: franchement, je te remercie pour cet échange et j'espère que tu vas très rapidement te mettre au CrossFit.
<chuckles> Ouais, mmh. Bah ouais, bah écoute, heu, j'espère aussi. <chuckles>
Bonne journée.
Ouais, toi aussi.